Alors oui, c'est extrêmement bien réfléchi derrière, heu, sauf que les objectifs sont pas forcément ceux auxquels on pense. Heu, si on re on on bah, en fait, si on regarde historiquement. Mmh, si on revient, on va dire, heu, une quinzaine d'années en arrière, avant, heu, l'arrivée de Netflix, hein. Une série de base, une grosse série de base, déjà c'était une série, heu, qui comptait entre, heu, 22 et 25 épisodes.
Mmh. C'est-à-dire? Oui. Absolument, ouais, typique, heu, de 24 Heures chrono, par exemple, ou des Docteur House, à l'époque, ouais. Mmh.
Heu, il n'y avait pas de Mmh, voilà. Il y avait un soit 0 fil rouge, entre les épisodes d'une même saison, soit un très léger fil rouge. Heu, c'est-à-dire que chaque épisode pouvait
Alors là, c'est pas l'exemple de 24 Heures chrono. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, mais par exemple
Non, 24 Heures chrono, c c'est une série à part. Heu, c'est elle a amorcé oui, elle a elle a amorcé un changement, en fait. Mais si on prend, par exemple, heu, chaque épisode de Docteur House, on peut les regarder indépendamment les uns des autres. Bah, voilà, mais il y un léger fil rouge. Si on pr
Ouais, un peu une série ovni. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mmh mh. Totalement. Tu as raison, oui, oui, c'est vrai. Alors que ouais, alors que Grey's Anatomy, par exemple, là, tu as aussi un fil rouge quand même tout du long, tout en ayant, quand même, dans chaque épisode il y a aussi ce melting pot des 2, tu vois? Où dans chaque épisode, il va y avoir un un, mmh, un mis à part sur quelques rares exceptions où vraiment les histoires sont échelonnées sur 2 épisodes, il y a un centre qui est propre à l'épisode. Et puis une autre partie qui est fil rouge, heu, sur, heu, notamment, les relations de de l'héroïne, heu, de la série, quoi. Mmh mh.
Exactement. Mmh, voilà. Exactement. Donc ça, c'était une série traditionnelle. Maintenant, faut savoir comment était constituée cette sé heu, cette, heu, série traditionnelle. Heu, un scénariste, ou un showrunner avait une idée. Il allait démarcher les studios. Le studio lui donnait son feu vert pour, heu, le tournage d'un pilote, donc le féra
Mouais. Ouais. Oui, donc un épisode qui ne compte pas mais qui dresse un peu le le portrait, le tableau de de la série.
Voilà c'est l'é c'est l'épi voilà, c'est l'épisode 0 ou l'épisode 1. En général, c'est là où on va v mettre, heu, la blinde de budget, évidemment.
Ouais. Mmh mh.
Ensuite, si le pilote est t est si le pilote est approuvé, on demande une saison de 13 épisodes.